うん、多分そう思います。まあ、ね、健康でいられるのもすごく幸せなことなんですけれども、なんかお布団の中に入って「はあ」ってなんかこうリラックスしてる時間っていうのも、あ、とっても気持ちいいんですよね。うん、「あ、仕事終わった」た。
はい。 <chuckles> 分かります分かります分かります。 ね。冬とか布団から出たくないでしょ？
え、出たくなくなりますね。もう今の時期からもう「ああ、もうお布団ん中いいわ」ってなりますもんね。うん。
うん。 そうですね、今の時期は確かに。うん。 うん、やっぱりね、さむ寒いと寒いこと自体がストレスになりますもんね。
そうなんでよ。なんかこう、精神的にこう縮こまってしまいそうに「いい」ってなるようなね、寒かったら。うん。
はい。 はい。昔確かね、オックスフォード大学で研究したんですよ。
はい。
寒いところだと寿命が縮むんですって、ストレスに感じて。
え、そうなんですか？ええ、じゃあ、寒い国住んでる人っていうのは、平均寿命とか少ないんですかね？
うん。だからはい。 はい。 いや、個体差があるからそこまではいかないと思うんですけどね。ただ寒いのは寒さ寒さ自体がもうストレスになるみたいで。
うん。 ああ、やっぱりなんかちうん。
あったかいところは逆にそれストレスんならないすよね。
へえ、でもなんかすごく暑かったりとかすると、それはそれでなんかストレスなりそうですけど「あっつ！」とかって思ってね。
<laughs> ま、そりゃそうですよね。いや、そりゃそうですよね。あ、あるいは今の東京の都心部みたいの夏とかはね、ストあれはストレスんなりますね。
うん。 うん。なりますよね、暑すぎて。
うん、さんじゅうななどとかねって。
うーん、ほんとにそうですよね。うん。
うん。だから、冬場とかは、でも、お布団からやっぱ出ない方が一番幸せだと思いますよ。